अ, मैं कुछ दिनों से न थोड़ा-सा उलझन में हूँ जैसे मैंने अभी सही बताऊँ तो जी एक नया ऑफिस जॉइन किया है जिसमें अभी मुझे मुश्किल से हालाँकि डेढ़ महीना हो चुका है पर कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं अपनी पहचान नहीं बना पा रही हूँ और वैसे कहूँ तो मुझे अ, पिछले करीब 10 सालों से इस नौकरी का अनुभव है पर हाँ, ये नई जगह है। अब ये लोग तो नहीं जानते कि पिछली जगह मेरी क्या मेरा जैसे इम्प्रेशन था या लोग कैसे मुझे जानते थे पर इनके लिए तो मैं बिल्कुल नई हूँ तो अक्सर मुझे न इस चीज़ में बड़ा लगता है कि कैसे मैं इनको बताऊँ कि नहीं मैं बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ। मतलब होता है न कि एक पहचान वाली चीज़ नहीं आ रही मतलब जो लोग पुराने हैं, उनकी अपनी जगह बनी हुई है, तो होता क्या है कि जो हमारे उच्च पद के भी लोग हैं या प्रबंधक भी ज अगर कहा जाए तो वो पुराने लोगों को यही ज़्यादातर ज़िम्मेदारियाँ दे रहे हैं। तो मुझे कई बार थोड़ा-सा लगता है कि ठीक है मैं बहुत जल्दी बाज़ी भी नहीं करना चाह रही पर चाहती हूँ कि लोग मुझे भी पहचाने, मैं कैसे ये जताऊँ उनको कि भाई मैं वाक़ई में अच्छा काम कर सकती हूँ। क्या आप मुझे इसमें मदद करेंगे?
हुँ, हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी देखिए, ज़रूर मैं इसमें आपकी मदद ज़रूर करूँगा और देखिए ये अक्सर आम समस्या है। अक्सर क्या होता है कि जब आप एक जगह बदलते हैं या फिर कोई नौकरी बदलते हैं तो वहाँ पे आपके लिए सब नया होता है और वैसे ही उन लोगों के लिए भी आप एक नए हो तो उनको ये नहीं पता है कि आपकी क्या काबिलियत है कि नहीं है। तो वो तो धीरे-धीरे देखिए समय के साथ पता चलता ही रहता है। मैं इसमें आपकी ज़रूर मदद करूँगा पर मदद करने से पहले मेरे आपसे कुछ प्रश्न रहेंगे ताकि आपकी परिस्थिति को मैं और बेहतर अच्छे तरीके से जान सकूँ। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जैसे आपने बताया कि वहाँ पे जो बाकी सहकर्मी हैं आपके उनको मतलब बड़े काम दिए जाते हैं कहीं न कहीं आपको पीछे रखा जाता है तो मैं अगर बोलूँ कि आपके काम की भूमिका क्या है?
हुँ। हुँ। अ, देखिए अगर मैं सही कहूँ तो ये एक मैं जहाँ की बात कर रही हूँ कार्यक्षेत्र की, ये एक स्कूल मैंने अ, कुछ दिन पहले ही जॉइन किया है, जहाँ पर मैं जो हमारी प्रधानाचार्या हैं न, जो प्रिंसिपल जो हैं स्कूल की, उनके साथ मुझे उनका सचिव बनकर काम करना है, उनकी असिस्टेंट बनना है। अब उनके पास उनकी टीम में अगर कहा जाए तो 3 लोग हैं जो उनको इन कामों में मदद करते हैं। तो अब होता क्या है कि वो जो दूसरे 2 लोग हैं वो काफ़ी समय से हैं, उनको पता है कि भई उनका क्या देखा जाए तो दिनचर्या रहती है, कौन-सी मीटिंग उनकी कब फिक्स करनी है तो, मुख्यतः देखा जाए तो सारी चीज़ें हमारी जो बॉस हैं वो प्रिंसिपल हैं, तो उनसे जुड़ी हुई हैं। तो अब क्योंकि वो दोनों बहुत समय से हैं, तो उन दोनों की अपनी पहचान है, लोग भी जानते हैं, जो अध्यापिकाएँ हैं वो भी कुछ भी ज़रूरत होती है तो उन्हीं के पास जाती हैं क्योंकि उनको अनुभव है और वो जायज़ भी है। पर मुझे अगर ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ मिलेंगी नहीं तो फिर मैं सीखूँगी कैसे? और ऐसा भी नहीं है कि लोग अ, मतलब मुझे हीन दृष्टि से देख रहे हैं या उनको लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता। पर शायद वो खुद ही कहते हैं न कि भई कोई नया है तो उनको लगता है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए काम में और उन सब चीज़ों के चलते मुझे अभी बहुत ही अ, कम ज़िम्मेदारियाँ दी जा रही है। तो इसके चलते मैं थोड़ा-सा उधेड़बुन में हूँ कि कैसे अपनी पहचान बनाऊँ?
हुँ, हुँ। जी। जी। जी, जी। जी। जी, ज़रूर देखिए ऐसा अक्सर होता है कि जिसको हम बहुत पहले से जानते हैं ना? या फ़िर जैसे आपने बताया आपकी अध्यापिका जो हैं, वो उनके साथ मतलब जो पहले से जो 2 और काम कर रहे हैं। तो देखिए कहीं न कहीं वो पहले से काम कर रहे हैं और वो जानते हैं कि वो जिस क तरीके से काम कर रहे हैं, वो काफ़ी बेहतर है। और शायद वो इसलिए उनको पहले एक मान्यता रख के उनको काम देते हैं। आपका अगर मैं एक और चीज़ अगर पूछना चाहूँ आपसे कि आपको किस मौके पर, अगर मैं पूछूँ मीटिंग हो गया, जैसे रिपोर्ट हो गया या फ़िर प्रोजेक्ट वग़ैरह हो गया, किस पर आपको अधिक दिखना होता है?
हुँ। जी। अम देखिए अगर मैं अभी जो मुझे ज़िम्मेदारी मिली है, अगर मैं उसकी बात करूँ ना, तो इस वक़्त मुझे उन्होंने काम दिया है कि जब भाई अगर स्कूल है, तो बच्चे भी आते हैं। तो जो बच्चों के पेरेंट्स या अभिभावक जो हैं, उनकी अगर कोई भी दिक्कत है, उनको अगर हमारी प्रिंसिपल से मिलना है या कोई भी उनके साथ मीटिंग रखनी है, तो उसके लिए वो मुझसे बात करते हैं और फ़िर मैं उनके जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं, वो मैं लेकर आगे प्रिंसिपल को भेजती हूँ और तब जाकर वो पक्की होती है। पर इसके अलावा जैसे अगर मैं बताऊँ, तो क्योंकि ये स्कूल है, तो यहाँ कुछ न कुछ चीज़ें तो होती ही रहती हैं। तो जैसे अभी एक सालाना समारोह हमारा होता है, वार्षिक समारोह, वो अभी 2 महीने के बाद है। तो उसके लिए अ, कुछ मीटिंगे भी हुई हैं, जिसमें कि हमें एक प्रस्तुति देनी थी। हम लोगों को, सभी को, हम तीनों को मिलकर कि भई कौन-कौन से कहाँ-कहाँ से हम कैसा बजट ले सकते हैं, बजट का हमें प्रस्तुति देनी थी। और अ, जैसे बच्चों का जब कोई कार्यक्रम होता है ना, तो उसमें उनको कपड़े जो पहनते हैं, वो फैंसी ड्रेस के या उस दिन के लिए, तो उसके लिए भी हमें ढूँढना होता है कि किसको किससे लिए जाएँ, कहाँ सबसे वाज़िब दाम में मिलेंगे, तो वो सारी चीज़ों की हमें प्रस्तुति देनी थी। तो मैं थी तो सही उस प्रस्तुति बनाने में, पर क्योंकि मुझे ज़्यादा अभी पता नहीं है ये लोग किनके साथ डील करते हैं? कैसे इन लोगों का व्यवहार चलता है? तो मैं थोड़ा-सा कहूँ, तो अभी सिर्फ़ जैसे ये लोग दोनों कर रहे थे, वैसा ही मैंने भी किया। तो कुछ आगे चल के ऐसा कुछ अपनी जैसे कहा जाए ना, कुछ प्रभाव नहीं दिखा पाई।
जी। अच्छा। हुँ, हुँ। जी। अच्छा।
तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि ऐसे में, कैसे अपनी जो मैं मुझे भी कुछ अगर सुझाव देने हैं, तो कैसे दूँ, किस मौके पर दूँ? ये सोच के मैं थोड़ा-सा अभी चुप ही रह रही हूँ। मैंने ज़्यादा कई बार ऐसा होता है कि मैं ज़्यादा बोल दूँ, वो ज़्यादा अटपटा लगे, इसलिए मैं अभी सिर्फ़ चुप रह के चीज़ें बस ध्यान से देख और परख रही हूँ।
जी। जी, ज़रूर। ये देखिए काफ़ी अच्छा निर्णय है कहीं न कहीं आपका और इसके अलावा आखिर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो जैसे आपने बताया कि जैसे मीटिंग्स वग़ैरह होती है। तो उसमें आप थोड़ा कम बोलते हैं ये सोच के कि कहीं गलती नहीं हो जाए या फिर कहीं अटपटा ना बोल दो आप। तो इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ जब मीटिंग्स वग़ैरह होती है तो क्या आप उसमें मौखिक रूप से बोलने में सहज हैं?
हुँ। उम, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो बिल्कुल भी सहज नहीं हूँ। और मैं बहुत बचती हूँ जहाँ पर भी मुझे ख़ासतौर पे अगर मैं कहूँ अपनी बॉस के सामने वो भी किसी जिसे कहते हैं न कि बड़ा औपचारिक मीटिंग में अगर मुझे कुछ बोलना होता है तो मैं, बहुत ज़्यादा घबराती हूँ यही चीज़ मेरे पिछले कार्यस्थल में भी थी। पर हाँ, अगर लिख कर कहीं बात अपनी साझा करनी है, तो मैं कर सकती हूँ और अगर अनौपचारिक माहौल है तो मैं फिर भी बोल दूँ, पर औपचारिक माहौल से मुझे थोड़ी घबराहट होती है कि पता नहीं मैं गलत बोल दूँगी कोई? क्या मेरा मज़ाक तो नहीं बनाएगा? या कोई मतलब वो मैं वही चीज़ तोलती रह जाती हूँ और उसके चलते कई लोग अपनी बात ज़ाहिर करके आगे निकल भी लेते हैं पर मैं सोचती ही रह जाती हूँ।
हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। अच्छा। तो देखिए, मैं आपकी परिस्थिति को बेहतर तरीके से समझ गया हूँ। पर इसके सलाह देने से पहले एक आखिरी प्रश्न रहेगा मेरा आपसे। तो जैसे आपने बोला कि आप थोड़ा-सा डरते हैं या फिर खुद पीछे हटते हैं। तो मैं अगर एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूँ कि ये जो आपके प्रबंधक है या आपके सहकर्मी हैं, क्या ये आपको अब कैसे देखते हैं? मतलब क्या आपको एक दोस्त की तरह देखते हैं? या फिर एक आपको अलग तरीके से अलग व्यवहार की तरह से करते हैं आपके?
हुँ। अ, देखिए उम, वैसे तो अगर मैं कहूँ तो मुझे ऐसा लगता तो नहीं है कि मेरे साथ ये अ, खराब व्यवहार करते हैं सिर्फ ये होता है कि क्योंकि ये दोनों पुराने हैं इनमें आपस में अ, जिसे कहना चाहिए कि अपनी अच्छी समझ भी है। तो ये एक-दूसरे के साथ बात साझा करते हैं बीच में कोशिश करते हैं कि मुझे भी मौका दें बोलने का उत्साहित भी करते हैं पर वही है कि क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ कम हैं तो मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाती। तो उस हिसाब से इसीलिए मुझे अक्सर ये बात बार-बार खलती है कि मुझे ज़िम्मेदारियाँ मिलेंगी तब तो मैं पहचान बनाऊँगी या कई बार मुझे लगता है मुझे कुछ ऐसा सुझाव देना चाहिए शायद जिससे इनको लगे कि हाँ, भई मुझे पिछले भी अ, स्कूलों में काम का अनुभव है तो मुझे पता है कि एक स्कूल कैसे चलता है और कैसी ज़िम्मेदारियाँ उसकी हो सकती हैं पर
हुँ, हुँ। जी।
मैं वही है कि सही समय का इंतज़ार कर रही हूँ अभी तो।
जी, जी। देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा आपकी परेशानी को मैं बेहतर तरीके से समझ चूका हूँ और मैं आपको अगर सलाह देना चाहूँ तो पहली सलाह मेरी आपसे ये रहेगी कि, जैसे आपने बताया कि जैसे आपका नया कार्यस्थल है। तो देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जब हम नया कार्यस्थल में रहते हैं तो सब कुछ हमारे लिए नया होता है। वहाँ के लोग, वहाँ का कार्य और कहीं न कहीं लोग शुरू शुरुआत में हमें एक अलग नज़रिए से देखते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए मेरी आपसे ये सलाह रहेगी कि जैसे मीटिंग्स वग़ैरह होती है जैसे, आपने बोला उसमें पीछे हटते हैं आप थोड़ा। तो उसमें एक बेहतर तरीके से जाएँ जैसे थोड़ा-सा पहले ही उसके पिछले दिन ही अपनी पूरी प्रिपरेशन कर ली आपने कि मेरे को ये कैसे बोलना है? किस तरीके से बोलना है? और ये चीज़ें लिख ली और उसके बाद जब अगले दिन मीटिंग हो तो वहाँ पे थोड़ी देर मीटिंग से पहले पढ़ लिया कि क्या-क्या मैंने तैयार किया हुआ है? उधर जाके एक अच्छी और बेहतर तरीके से सबके सामने प्रबंध म मैं बोलूँ प्रभावी रूप से बोलना। तो मतलब उससे क्या होगा कि, आपका कहीं न कहीं एक अच्छी बेहतर मैं बोलूँ एक इमेज बनेगी आपकी कहीं न कहीं और आपको लोग पहचानेंगे कि नहीं कहीं न कहीं आपको भी पता है चीज़ों का। और उसके अलावा मैं बोलूँ ये क्या करेगा ये उनके आपका भरोस उनका भरोसा बढ़ बढ़ाएगा आपके प्रति और इसके अलावा अगर मैं बोलना चाहूँ। तो देखिए जो छोटी-छोटी सफलताएँ होती है ना? आपकी उनको शेयर कीजिए। सबको बताइए कि देखिए, ये जैसे किया है आपने किस तरीके से किया है या फ़िर कितना अच्छा किया हुआ है यहाँ पे। मतलब आपने ये एक किया हुआ है काम किया हुआ है, तो ये जैसे-जैसे शेयर करेंगे न आप तो उनको भी लगेगा कि, नहीं आपको भी काम करना आता है, और कहीं न कहीं आप कर सकते हो आप में क्षमता है आप में काबिलियत है। तो और उसके अलावा अगर एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँ तो जैसे आपने बोला आपके जो, प्रबंधक हैं और आपके सहकर्मी हैं उनके साथ देखिए सबसे पहले तो मैं बोलूँगा अपना रिश्ता बढ़ाइए, एक अच्छे तरीके से बढ़ाइए कहीं न कहीं उनसे बात करिए, और उनसे फ़ीडबैक लीजिए कि, क्या आप जो-जो कार्य कर रहे हैं कार्यस्थल में वो क्या आप सही तरीके से कर रहे हैं या गलत तरीके से कर रहे हैं? अगर सही कर रहे हैं तो इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं और अगर गलत कर रहे हैं, तो आपकी गलतियाँ कहाँ-कहाँ पे है ताकि आप उसको और अच्छी तरीके से और ठीक कर सकें। तो देखिए ये कुछ-कुछ जो चीज़ें मैंने बताई है अगर आप इसको अपने दिन-प्रतिदिन की ज़िंदगी में लाते हैं। तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि, वहाँ पे आपके लोगों के साथ जो आपकी दोस्ती होगी उनका, कहीं न कहीं रिश्ता होगा वो एक अच्छा और बेहतर तरीके से बनेगा और कहीं न कहीं सब लोग आपको एक अपनी नज़र से देखेंगे कि आप भी उनके अपने हैं। और इससे क्या रहेगा जो कार्य में म आपको लगता है कि भेदभाव होता है थोड़ा-सा क्योंकि आप नए हैं। तो ये चीज़ होना कम हो जाएगा, और कहीं न कहीं आपको भी जो बड़े-बड़े कार्य हैं, एक अच्छे तरीके से मिलेंगे और कहीं न कहीं भरोसे पे मिलेंगे।
हुँ। हुँ। जी। जी। हुँ, जी। हुँ। जी। अच्छा। अच्छा। जी। हुँ। जी, वाक़ई आपने तो मतलब स इतने ध्यान से एक तो मेरी बातें भी सुनी और मुझे इतने प्रभावकारी स सुझाव दिए हैं मुझे लगता है कि ये वाक़ई काम करेंगे और मैं न काफ़ी हल्का महसूस कर रही हूँ और ख़ासतौर पे आपने जो ये फ़ीडबैक वाली बात कही है ये मैं बिल्कुल जल्दी ही करुँगी और हाँ, मीटिंग से पहले नोट्स बनाने वाली बात में भी मुझे काम करना चाहिए। सच में इन सुझावों के लिए न आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हुँ, हुँ।